Ừm, đúng rồi. Tại vì mình nhớ có câu vậy, ờ, ngày xưa đã cho anh hy vọng, một mai em hiểu anh nỗi lòng. Đó, thì mới ồ, câu này là rất là hay nè, để mình múc nhấn chỗ này, để mình hát cho <chuckles> cái cô, kiểu như là, trong mộng mình nghe. Đó, đó, đó là vậy.
<laughs> Mình hiểu. Vậy thì, à, sau khi mà mua cái đĩa CD về và nghe lại như vậy á, rồi bạn tập hát nữa. Thế thì lúc đó là bạn có hát bắt ừm, bạn có hát cái bài này cho cái crush của bạn nghe hông, cái người yêu thầm của bạn nghe hông, hay là bạn giữ trong lòng luôn?
Thật ra là không, bạn ơi. Tại vì, ờ, mình, ờ, cũng sợ mình hơi nhát. Có luyện rồi, tính thế thôi, trong đầu thôi, làm thì, ừm, ra vấn đề. Tại vì đâu có không gian nào ở riêng với nhau đâu, l hồi đó cũng hông có điện thoại. Mình nhớ rõ mỗi lần mà muốn, ơ, lên, ơ, muốn nhắn tin gì đó là phải ra tiệm net chờ, tại vì tiệm net nó có mấy máy thôi, kiểu đông lắm, rồi đăng nhập vào Yahoo Messenger á. Cái thời còn xài Yahoo, xài nick Yahoo á, rồi phải nhắn tin cho người ta rồi hẹn. Nhiều khi nhắn người ta hổng xem, người ta bận học, rồi cả tuần người ta hổng có lên Yahoo rồi sao xem, rồi trở trễ cái cái giờ hẹn nữa. Nói chung là không có thời gian riêng tư với nhau.
Ừ, tính tính thế thôi. <chuckles> Ừ. Đồng ý. Ừm, đúng rồi. Chính xác! Mà giờ nói trực tiếp thì hổng dám nói rồi, đúng hông bạn? Đó, rủ là rủ hông dám rủ rồi, rồi hết cách luôn. <chuckles>
Không dám nói, sợ lắm, tính Run như cầy sấy vậy.

Ờ, mình á thì hồi xưa á, hồi xưa á nha, là mình chỉ xem được video thôi, tại vì thật ra cái thời đó mình chưa đi làm, chưa có tiền thì vé một xem một cái vé của Đan Trường hay là một cái cái dịp concept nào đó, à, cũng mình cũng hông có cơ hội để xem. Nhưng mà gần đây thì anh Đan Trường, ờ, có về, à, về thành phố, về thành phố làm một cái show á, thì mình, à, vô tình mình cũng được bạn bè giống như là tặng thôi, tặng vé thôi. Rồi mình đi xem thì cũng bao nhiêu hồi ức, nhưng mà xui cái là, à, cái concert gần đây thì ảnh hông hát bài này. <laughs>
Chính xác. Rồi đã nha! <laughs> Nhưng mà vẫn được nghe thần tượng hát. Như bạn nói á, chỉ cần nghe thần tượng hát thôi là nó cũng cảm xúc rất là đặc biệt rồi, đúng hông bạn?
Đúng rồi, mình nhớ ảnh hát bài mình thích khá là thích, là bài, ừm, "Bài Này Chill Phết" á, hát, a, feat với, a, Đen Vâu. Và đặc biệt Đen Vâu thì mình cũng khá là thích. Ờ, ừm. <laughs>
Ồ! Mình hiểu, toàn ca sĩ hay, rồi, vậy thế thế thì còn gì bằng nữa. Vậy là vẫn ra được gặp mặt Đan Trường, còn đỡ hơn là mấy cái lần người ta in hình Đan Trường lên hội chợ xong rồi vào hông có Đan Trường mà chỉ toàn đang nằm, đang bò không á, đúng hông bạn? <laughs>
<laughs> <laughs> Hợp lý, thật ra đúng ngày xưa khá là bịp ha? Kiểu, bịp bợm kiểu gì khó hiểu dữ ha. <laughs>
Ừ, bịp ở chỗ đó nhiều lắm đó, mê Đan Trường quá mà. Người ta cứ đánh vào cái tâm lý mê Đan Trường thôi, người ta in hình Đan Trường lên chính giữa to đùng, xong tự nhiên cái vô thấy không có Đan Trường đâu cả, đúng hông bạn? Vậy thì, à
Đúng rồi, khó chịu.